Mit Schuld und äh, Regrets.
Ja, ey, es ist ich hast du wohl recht hast du wohl recht. Also, ich ich habe Glück gehabt, dass ich mir so was noch nicht passiert ist. Ähm, ja, wenn ich n drüber nachdenke
Ah, da das ist gut. Auch keine Kleinigkeiten, die du bereust? Ah, okay. <chuckles>
Na klar nein doch sicher sicher. Bereue ich. <chuckles> Aber aber nichts, wo ich also, meine ganze für den Rest meines Lebens oder auch für Jahre da nicht mir selber Schuld gebe. Nö, nicht so. Ich ich gucke zurück, ich bin jetzt 'n bisschen älter ich gucke zurück und denke, was für 'ne für dumme Dinger ich gemacht habe und bin dafür dankbar, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Weißt du, aber
Ah, das ist cool.
aber vergeben, ja, hm das habe ich mir schon. Also, man macht ja Fehler und, ähm, nur, wenn man den gleichen Fehler wieder und wieder und wieder macht, das ist noch was anderes. Aber wenn man aus wenn man aus seinen Fehlern lernt
Ja, stimmt. Oder wenn man od oder wenn man den Fehler nicht z zugibt. Deswe ich meine, wenn man's nicht zugibt, dann macht man's vielleicht wieder und wieder, ja.
Ja. Ja, das stimmt.
Es ist auch interessant, wie manche Leute man würde denken, dass die bewusst sind, dass sie Fehler machen.